Ờ, bạn ơi, mình đang có một cái vấn đề á là mình rất là sợ người khác đánh giá luôn nha. Kiểu như là làm cái gì là mình cũng phải, kiểu, suy nghĩ rất là dữ luôn, và, kiểu, đôi khi là mình cũng hay suy nghĩ là vầy nè: "Trời ơi, hông biết mình làm cái này người khác suy nghĩ mình như thế nào? Mình làm cái kia là người khác suy nghĩ mình như thế nào?" Nói chung là rất là nhiều thứ khiến mình rất là sợ hãi nha, và mình chưa bao giờ, gọi là, được sống và là chúng mình chính mình hết. Tại vì đôi khi là mình sẽ suy nghĩ là nếu mà mình sống như vậy đi ha, nó hơi khác biệt với người khác, nó, ưm, nó nó, kiểu là là nó hơi lạ đi ha, thì hổng biết là người ta có đánh giá mình hay không? Và á nha, khi mà mình bày tỏ ra là mình thích cái gì á, hay là mình muốn, kiểu, đưa ra một cái quan điểm nào đó thì mình cũng phải rất là suy nghĩ rất là nhiều là hông biết là cái này nó có giống mọi người hay không? Ờ, mọi người sẽ như thế nào? Mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi mà mình bày tỏ cái quan điểm ra như thế? Dẫn đến cái việc đó nha, đã có rất rất rất là nhiều lần á là khi mà, ờ, mọi người hỏi là, ờ, mình suy nghĩ như cái như thế nào, hoặc là mình có idea gì hay không á, mình đều bỏ qua hết, dù là mình cảm thấy như là cái idea này rất là hay. Ừ, thiệt sự là nhiều khi mình cũng suy nghĩ là "Ờ, tại sao mình hông nói đi? Mình mình nói đi, rồi sai thì mình bỏ có gì đâu." Nhưng mà á, khi mà mình đã nói như vậy rồi thì nhiều người người ta nhìn mình thì mình cũng sợ là, ờ, người ta có đang đánh giá mình hay không á, dẫn đến cái việc là, ờ, mình mình mình khép mình lại luôn á bạn. Thì hông biết là có một cái lời khuyên nào nó có thể giúp đỡ mình trong cái vấn đề này hông?
Ơi, mình nghe. Ừm. Trời ơi, sao vậy? Ừm. Ồ. Mình hiểu nè. Ừm. Trời ơi! Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ra thế. Ừm. Ừm. Ồ. Mình hiểu nè. Ừm. Trời ơi! Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu nè. Ừm.